Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Todo perfecto. Oye, ¿te sorprende cómo la tecnología conecta a personas de diferentes países?
Sí, la verdad es que sí, porque antes no antes de que existiera todo esto de de poder comunicarse con gente así alrededor del mundo, como que no nos imaginábamos que se iba a poder ser tan fácil, ¿no? De que ya estás desde desde un continente hasta otro, y ya puedes hablar con personas de cualquier continente o cualquier lugar del mundo, así como si fuera como si estuvieran muy cerca, ¿no?
Ujú. Sí. Claro. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que a mí también me sorprende eso. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, cuando, eh, fue así como que el salto de que ya podías como que también videollamar a alguien.
Sí.
O sea, de que ya no solamente podía solamente escuchar su voz, sino que ahora ya ambos se conectaban y podían hacer una videollamada. Eh, ese salto tecnológico a mí me tocó y y la verdad es que, pues, hasta la fecha, pues, siento que es algo, pues, muy bueno, ¿no? Porque tal vez tienes familiares lejos en otro país, eh, tal vez tienes también amigos. Y, bueno, a mí en lo en lo personal, pues me encanta. O sea me o sea me encanta esa forma de de poder, por ejemplo, ver a a mi hermano que está en otro país, platicar con él, conocer a su familia. A mí me gusta mucho eso. ¿Tú tienes a eh, familiares fuera de tu país?
Sí. Claro. Ah. Sí. Sí, también familiares en Estados Unidos, y me también me ha sorprendido que ahora nos podemos comunicar muy fácil, porque sí, ahora se pueden hacer así las llamadas o las videollamadas, así por el WhatsApp, todo eso. Sí, hasta sin gastar saldo, ¿no? Porque se pueden hacer ya también por el WhatsApp. Y como si estuviéramos así, muy cerca, ya nos podemos comunicar muy fácilmente.
Sí, exactamente. Ujú. Ujú. Claro que sí. Oye, ¿y cuál ha sido la experiencia más interesante que has tenido al comunicarte con alguien de otro país, gracias a la tecnología?
Mm, cuando he entrado también como a plataformas así que hacen como reuniones de Zoom o así esas cosas y con gente de varios países, sí me ha parecido muy interesante que cualquiera cualquier persona, de cualquier continente y país, se une a esas reuniones y se une así en videollamadas o en audio. Y ya es como si todos se pudieran reunir así muy fácil, ¿no? Como si ya los tuvieras ahí a un lado o así, porque los ves a todos y los escuchas a todos, y están al otro lado del mundo.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Ajá. Sí, claro. Y, por ejemplo, esas reuniones son, eh, por ejemplo, de tu escuela o o, ¿de qué son esas reuniones?
Ah. No, pues de así como que de videojuegos y esas cosas, o a veces de cursos. Cuando he tomado cursos y hay gente de otros países también. Y es como si ahí nos pudiéramos juntar todos porque está el maestro también dando la clase y hay un grupo con alumnos así de diferentes países, y eso es algo que antes no se podía tampoco hacer.
¡Ah!, okey. Ujú. Ah, okey. Sí, claro. Por ejemplo, yo estoy estudiando programación y y, por ejemplo, también ha habido ocasiones en las cuales también tengo que, eh como yo estudio en en modalidad en línea
Ah, okey. Ajá.
eh, esa escuela prácticamente es como, eh, para todos los, eh, de habla hispana. Entonces, por ejemplo, también a veces me toca en la plataforma que esté conectado, por ejemplo, con estudiantes de Colombia, eh, de Ecuador, de Argentina, ah, de aquí también de México. Entonces, eso es, eh, bueno, esa es la experiencia más interesante que he tenido hasta el momento, porque, pues, como que a veces, eh, te da la libertad de que les preguntes cierto tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que prefieren en su país? ¿Cuáles son su sus costumbres? Entonces, eh
Ah. Sí. Sí. Sí, mu muchas cosas que puedes también, ¿no?, saber.
Ujú, exactamente. Entonces, pues siento que también es algo supercool, y, por ejemplo, también, eh, como también me gusta la música, también estoy en una escuela de música, pero esa es como que a nivel mundial. Entonces, eh, prácticamente, también hay he tenido la oportunidad también de conocer a a músicos y de diferentes países.
Ah. Sí, eso también se me hace muy interesante, de que ya puedas conectar con muchas personas diferentes, y todo eso ya mediante las redes y las videollamadas y eso. Y pero también como que hay cosas, digo, que lo hacen un poco difícil, ¿no? Cuando son personas que hablan otros idiomas.
Ujú, y por Ah, sí, claro. Este, sí me ha tocado, por ejemplo, que o esa persona no me entiende, o yo no le entiendo a él. Entonces, sí es así como que recurrimos a otras herramientas. <chuckles>
Sí. Sí, porque ya ves que hay también ahora programas, o así, aplicaciones que son para que traduzcan, ¿no? Lo que dices tú, lo que dice la otra persona, pero a veces como que también batallas porque no es exacta la traducción, no es cien por ciento correcta.
Ujú. Ajá. Sí. ujú. Sí, exactamente. Sí, yo también me me ha tocado así, eh, literalmente, fue con un maestro en la escuela de música que te comento, y ese maestro era de, bueno, es de Estados Unidos y también, pues, yo no hablo muy bien el inglés. Entonces, este, sí había así como que términos que desconocía yo, y estaba yo, eh, utilizando una herramienta de traducción. Pero sí, literalmente, como dices, o sea, no es así como que 100 exacta. Y sí como que ajá, y sí como que me metí ahí como que en un problema, pero todo salió bien, afortunadamente.
Ah. Sí. Sí, no tanto. Mm. Sí, sí, puede pasar, porque más que nada, yo creo que en el inglés, del inglés al español es más fácil, ¿no? Eso de cuando identificas de que traduce algo mal, pero en otros idiomas ya es más difícil. Porque sí me ha tocado de que con japonés, por ejemplo, ahí sí es más difícil porque puede parecer la misma frase, pero si te traduce una palabra en otro contexto, ya le cambia todo el significado. O ya le dices una cosa en vez de decir lo otra, y ya está como que le dices una cosa que nada que ver con lo con lo que es igual.
Sí, exactamente. Ajá. <chuckles> Sí. Exactamente. Sí, sí pasa. Sí, y he tenido ese problema así con varias sesiones, pero, pues, ahora sí que como que tú intuyes, ¿no? Como que lo que quieren decir. Entonces, pues ya.
Sí. Sí.
Pues, es un 50% del programa y, 50% tú.
Sí. Sí, pero igual, bueno, como que también en eso nos hace aprender como que a identificar y todo eso, más lo del tono, lo de las el contexto, las palabras y todo eso. Igual creo que aprendemos de esas experiencias, pero yo creo que también se va a ir mejorando esa tecnología, que ya después no vamos a tener que estar como que descifrando tanto. Luego ya va esperemos que sea más exacto.
Ujú. Sí. Sí, ahorita que lo mencionas, fíjate que hace tiempo estaba yo viendo un proyecto en el cual cuando tú te conectas, por ejemplo, eh, sea la plataforma que sea, para hablar con otras personas de otros países, eh, literalmente, cuando tú hablas, el programa básicamente lo que va hacer es transformar tu voz y y la va, pues, a convertir al idioma que esa persona está escuchando y viceversa.
Ah. Sí, como que también va a traducir tu voz, literal.
Ajá, exactamente, literal, en tiempo real, entonces eso se me hace sorprendente porque prácticamente ya vas a poder <chuckles> conversar con personas de todo el mundo.
Sí, sí, es algo que nos ayudaría mucho también como para poder avanzar más en en esto de los descubrimientos y todo eso, porque veríamos como que los países ya que están más desarrollados tienen otras tecnologías, y tienen otros conocimientos, y aprenderíamos más también de sus culturas. Ya sería como que más sencillo todo ese proceso.
Ajá. Claro. Sí, ahorita que lo mencionas, ¿crees que estas conexiones internacionales cambian como vamos a ver otras culturas?
Yo creo que sí, porque conocemos más de cómo piensan, de cómo viven, de sus costumbres y todo eso. Y no sé sí, te habrás dado cuenta también, que según el país que sea la persona, hay algunos que sí tienen como que perspectivas muy diferentes, o así personalidades muy diferentes.
Ujú. Ajá. Sí, claro. Sí, eso eso siento que va a ser así como que interesante, porque pienso yo que no es lo mismo, que lo por ejemplo, sí quieres investigar de de un país, ¿no?, por ejemplo, Japón, y quieres saber cuáles son sus costumbres, como que, eh, pues, te vas a lo primero, ¿no?, buscas en Internet, buscas sus culturas, sus tradiciones, pero, ¿sabes?, siento que sería mucho mejor que se lo preguntes a una persona que es de ahí, o sea, que ella vive el día a día de su país. Siento que sería sorprendente, o sea, que tú les digas: "Oye, ¿cómo hacen esto?, ¿qué celebran? ¿qué hacen?", ¿me entiendes?
Sí. Sí. Sí, como que te puede ¿quién más te puede decir con mejor con más exactitud y quién te lo puede explicar mejor más que una persona que sea nativa de ahí? Porque todo eso lo lo vive diario.
Exacto. Sí, Ujú. Sí, por ejemplo, pues, eh, sería lo mismo que yo te preguntara a ti: "Oye, ¿y dónde vives? "Y ya me p dices: "No, pues en tal lugar". Y ya y ya te pregunto: "No, pues, ¿qué es lo que acostumbran ahí? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿Qué festividades tienen? ¿Qué tradiciones?" Entonces, pues, como que tú me vas a decir con más exac exactitud, porque, como tú dices, pues, eres nativa de ese lugar y pues vas a saber bien explicarme lo que hacen ahí.
Sí. Sí, y así es como más se puede aprender y como saber toda esa información de cómo viven esas personas, de qué costumbres tienen y todo eso. Y todo eso se me hace muy interesante a mí, porque eso es muy diferente según la cultura.
Y, por ejemplo
O sea, no sé si te hayas dado cuenta también de que sí pueden tener, eh, diferentes formas de pensar.
Ah, sí, también, sí, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé cómo imaginas que serán estas interacciones en el futuro con estas nuevas tecnologías ahorita que dijiste eso.
Mm, tal vez, puede que hagan, otra que inventen otra manera de comunicarse, ¿no?, o que hagan así, como que más, la interacción más natural, o que así de que ya todos todo automáticamente se traduzca y se interpren se interprete así muy correcto, muy exacto, y que ya estés tú hablando ya con la otra persona y es como si hablaran el mismo idioma.
Ujú. Ajá. Sí, exactamente, y siento que, por ejemplo, también la a las personas, las nuevas generaciones, por ejemplo, de hablando, en este caso, de alumnos que quieran así como que especializarse en otro país, siento que a ellos sí les va a beneficiar esto porque, por ejemplo, pueden meterse en sesiones con maestros internacionales y los van a poder entender a la perfección.
Sí. Sí, o también esto de, si como de los que se vayan a ir, ah, de intercambio a otro país, sí van a poder vivir la experiencia así como antes, en anticipado, y luego ya que, vayan a ir a viajar allá, pues, ya van a tener una i mejor idea de cómo es la gente y de cómo son las cosas, todo.
Ah, exacto, es verdad. Ajá. Sí, y por ejemplo, ¿tú crees que que afecte, por ejemplo, tú qué piensas que es mejor, o sea, tener una aplicación así, por ejemplo, literal, que te traduzca todo y que te traduzca tu voz hacia la otra persona, o es mejor aprender un idioma?
Ujú. Yo creo que siempre va a ser mejor aprender el idioma, pero depende también, porque no todos tenemos esa como que se nos da esa habilidad de aprender los idiomas. Y creo que sí va a ser muy útil para la mayoría de la gente, que ya no sea necesario que sepas ese id ese idioma para poder comunicarte bien. Porque sí, también aprender un idioma es muy difícil y muy tardado. Tarda años, para que puedas
Ujú. Ajá, sí. Ujú. Claro, sí.
o sea, para que puedas perfeccionarlo.
Sí o. Ujú. Sí, ahorita, como lo mencionas, efectivamente, hay personas, me incluyo, <chuckles> que a veces no se nos da así mucho el el aprender un nuevo idioma y siento que bueno, yo más que nada, sí yo lo pudiera usar, sí yo pudiera hacer uso de ese programa, yo creo que sería más por el hecho así como que de como si fuera un un diccionario, o sea s como que me saque del problema ¿sabes? No tal así como que dejar de aprender el idioma.
Ujú. Sí.
Y además ¿sabes qué? Siento que te ayudaría como que, a practicar más el idioma como tal.
Sí, también. Y, ya practicándolo te vas acostumbrando un poco, te vas, como que se te va haciendo más fácil entenderlo ya cuando lo escuchas o o conversar así con personas nativas, con la práctica.
Sí. Sí, exactamente. Bueno, me gustó mucho poder platicar contigo sobre este tema, creo que es algo muy interesante, y yo creo que ya estamos a poco tiempo de que la nueva tecnología de traducción llegue.
Sí. Sí, esperemos que sí, porque la verdad sí sería algo muy padre y muy útil. Nos vemos luego.
Así es. Igual nos vemos luego.
Bye.
Bye.